Guarda, secondo me ehm m tutto dipende da che uso si fa di uno strumento, okay, quindi così a caldo io ti direi che secondo me l'introduzione dello smart working è stato comunque una possibilità o uno strumento che ha consentito, ehm, un miglioramento nella vita di di certe persone, no, nel senso che comunque magari persone che prima si trovavano costrette a non so mhmm, uscire di casa 2 ore prima, prendere mezzi per raggiungere il posto di lavoro, ad oggi hanno ehm s diciamo il lavoro al per loro è più accessibile da casa loro, okay, quindi secondo me questo ha m ha migliorato la vita di molte persone, perché si risparmia un sacco di tempo, ehm, magari si può dormire di più, ma anche un risparmio sui costi, no, mhmm benzina, mezzi, eccetera. Ehm sulla sull'altro punto di vista, quindi, se portiamo il lavoro a casa, come questo possa in qualche modo, mhmm insomma, non essere favorevole per la nostra salute mentale, secondo me, in realtà, mhmm non ha molto senso, perché se una persona comunque è stacanovista lo è sia nelle 4 mura dell'ufficio, sia nelle 4 mura casalinghe, quindi insomma, poi lì dipende dalla dalla natura di una persona e che come decide di di utilizzare quella possibilità. Però io ad oggi sono comunque favorevole allo smart working, perché un qualcosa che può beneficiare molti non deve essere insomma condannata per l'uso sbagliato che ne farebbero pochi, no, non pensi?
Mh. Mh-mh. T sì Sicuramente. Vero. Mh-mh sì, assolutamente. L'unica cosa è che questo ha portato a mhmm, la cultura del sempre connessi, ehm, quindi mhmm a sentirsi quasi in dovere di non staccare mai, non avere orari quando si è in smart working. E pensi che stia cambiando, questo, la nostra capacità di goderci il presente?
<clicks tongue> Esatto. Certo. Potrebbe. C'è il rischio, insomma, che che lo faccia. Però, di nuovo, dipende tutto dal dall'utilizzo sì, l'utilizzo che ne che ne facciamo. Bisognerebbe comunque vivere con disciplina e soprattutto anche, uhm, fare le cose che che realmente ci ci danno qualcosa in cambio, no, di di mhmm di importante, no, e soprattutto, mhmm come dicevo prima, è importante anche porre l'attenzione sulla salute mentale, no, perché magari uno sottovaluta quanto st fissare uno schermo per, non so, 8-10 ore durante la giornata effettivamente poi possa, uhm, portare un sacco di, insomma, di di scompensi
Mh. Dalla persona. Mh, okay. Mh. Mh-mh. porta al burnout banalmente. Sì, sì, capisco. E ehm, l'idea di introdurre una figura come lo psicologo all'interno di un'azienda, quindi di un ambiente lavorativo, mi pare di capire che tu sia favorevole, no?
Esatto, esatto. Mh-mh.